De uma vida duv mais tranquila, que você poderia ter, se você se mantesse claro, não tô falando pra você ficar parado, no mesmo lugar, no mesmo patamar a vida inteira. Mas também saber que cargos de liderança, vão te consumir mais, né? Que ah, teoricamente vão é é mais trabalho, é mais coisas pra gerir, é mais mas assim, tá tudo bem também, porque você é novo na área, né? Na assim, novo na área não não de você tá trabalhando, mas você tá nesse cargo tem são só 2 meses. Eu acho que é um processo. É um processo, é conseguir entender, né, e saber que daqui a pouco você vai tá fazendo o seu ótimo trabalho, você vai tá executando super bem, e pouco a pouco você aprender a a lis a separar um pouco as coisas também. Eu o que eu o que eu te posso te recomendar também é nos finais de semana com a sua esposa, que você
Sim. Hum. Não ti É, isso que eu ia perguntar, se você teria pelo menos alguma dica pra essa parte também, pra gente fechar com chave de ouro, assim, das dicas, porque eu estou gostando. <laughs>
<laughs> <laughs> É, sair. Vai para um cinema, vai coisas que ocupem a sua cabeça. E, sentar com ela e conversar sobre, não sei, besteiras da vida, coisas cotidianas da vida que não tirando não falando de trabalho. <laughs> Mas, não sei, uma coisa que vocês gostem muito de fazer juntos, talvez. Que realmente te dê prazer. Ou então fazer uma coisa diferente, que, eh, que te cause uma emoção nova, não sei, sei lá, talvez um parque de diversões, aproveitar essa época de festas de Natal que tem um monte, tem um monte de de coisa na rua, essas feirinhas de Natal, pra tentar desfocar um pouco do trabalho, né?
Certo. <laughs> Certo. É, eu vou tentar isso. Coisas diferentes, assim, meio que ocupem a mente, não só restaurantes, né? Porque isso do restaurante a gente realmente
Isso, porque restaurante você senta afinal, e tem que ter uma uma uma interação ali. Coisas que vão que nece que exijam a sua atenção, sabe?
Hum, não tinha pensado nisso não. Tá, eu vou tentar. Eu gostei das da ideia do parque de diversão, essas coisas que você falou. Essa é bem diferente, assim, né, então meio que, não é possível que ali eu vou tá falando de trabalho, realmente de fato. <laughs> Nem no cinema, que no cinema ninguém fala, então isso aí já seria uma boa coisa também.
<laughs> Ai que bom. É, fazer uma coisa diferente pra tentar desligar. <laughs> Olha que bom, eu espero ter ajudado com as minhas dicas, viu? <laughs>
Ah, com certeza, você ajudou. Muito obrigado. Vou tentar agora colocar em prática, pouco a pouco, e vou tentar não me cobrar tanto, porque como você falou, tô no início ainda. Vou conseguir o hábito de volta, tá? Muito obrigado pelas dicas e pelos conselhos.
De nada, bom dia.